À part Facebook où c'était un peu j'y étais un peu plus, heu, je regardais des vidéos et cetera et je l'ai enlevé, heu, de mon téléphone puisque pareil je commençais à y être, heu, beaucoup trop.
Oui, ah pareil, tu l'as enlevé.
Ça me prend trop de temps en fait, c'est incroyable. Je sais pas si c'est tout le monde, mais c'est je pouvais passer, heu, mon dimanche après-midi, ne pas le voir passer parce que j'avais commencé à regarder une vidéo et heu, une autre s'était enchaînée parce que Facebook est devenu comme ça ensuite et là je me suis dit: «Non mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait de mon de mon après-midi?» Heu et je voilà et je je me suis voilà et puis je sais pas je je trouve ça dommage quoi, sur un week-end, heu, de d'avoir passé vraiment, heu, presque une journée entière sur un canapé et finalement j'ai l'impression d'avoir rien fait, quoi.
Mmh. Mmh. Oui. Oui. Ouais, tu culpabilisais. Mmh mh. Mmh. Ouais, c'est ça. Après, heu, on culpabilise et puis on se dit que, bah voilà, au lieu de faire ça, heu, parce qu'en plus, c'est vrai que ça ça ne rapporte rien. Heu, ça ça ne, hem, ça ça nous met pas forcément du bien. Je parle pas du de l'aspect matériel, mais je veux dire, heu, ça ça nous fait pas forcément du bien en plus de, bah d'être là, de passer des heures à scroller alors que, bah on aurait pu, heu, bah peut-être aller marcher, heu, tu vois? Aller prendre un verre avec des amis ou
Oui. Exact. Oui! Et même sans avoir, heu, particulièrement, heu, cette, heu, ce c enfin même sans penser forcément productivité: «Oh j'aurais pu être plus productive ou active», même si j'étais restée juste sur mon lit à à penser, ça aurait été vachement plus sympa déjà que de que de de me laisser, tu vois, tirée par toutes ces vidéos. Heu, ça aurait été vachement plus constructif pour mon intérieur et cetera. Après mouais.
Oui. Mmh.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 ouais. Oui. Ouais, puis plus plus reposant aussi pour tes yeux, pour ton mental, heu, ouais.
C'est vrai. Voilà c'est ça et donc ouais, je dirais qu'en de manière générale c'est un petit peu ça. C'est arrêter, heu, l'ordinateur, ne pas avoir de télé, enlever les applications et donc même avant j'avais pas de notifications, j'avais pas tu vois ces ces petits pop-up qui apparaissent comme ça sur le le truc: «Oh vous avez eu une notification, quelqu'un a commenté votre post» et forcément j'y allais, tu vois? Ça je l'avais enlevé depuis un moment parce que j'avais remarqué que c'était traître
Mmh mh. Mmh mh. Oui. Ouais. Oui et puis en plus, heu, si on veut, ça sonne tout le temps aussi, donc hem, heu, à la fin, heu, c'est pénible.
et b mmh. Voilà.